Et à des mo tu as tu deses ça t'arrivait de te désespérer à ces périodes-là? D'avoir, heu peut-être où tu t'es dit: «Ça y est, je veux je vais abandonner, là, je vais plus pouvoir, j'ai plus 1 centime, heu, ça devient compliqué»
Ouais. Oui, oui, oui. Heu, je s je m'en rappelle plus ce que je me suis dit, je crois pas que ça m'est venu à l'idée de retourner, mais heu, j'étais sur le qui-vive quoi, heu, non, je crois que j'avais eu un emploi avant, pendant que j'étais à l'hôtel, mais que j'avais pas, heu j' j'avais pas fait lon long feu dans cet emploi parce qu'avant de trouver le bon emploi, heu, j'en ai fait plusieurs hein, et ou alors ces petits des petits emplois à mi-temps, heu, enfin, heu, pas grand-chose.
Mmh. <laughs> D'accord. Ah et <clicks tongue> est-ce que, heu, aux États-Unis, heu, notamment à New York est-ce que c'est le même principe qu'en France, où en France par exemple pour trouver un logement, il faut avoir un CDI, 3 fois le montant du loyer, un garant? Est-ce que c'est plus simple là-bas pour se loger ou ça reste quand même tout autant compliqué?